Allora qua nelle g ne grandi città, ehm, c'è è veramente pieno di stranieri, cioè se noi ogni anno qua solo Berlino, mi pare, incontrato, ara mhmm, ha accolto 1000000 tra siriani e ucraini, 1000000, una città di, ehm, 5000000, quindi un quinto diciamo erano immigrati. Ehm, nelle grandi città c'è l'abitudine allo straniero, quindi, in realtà non non c'è una grande differenza s vengono trattati bene, fanno parte del welfare, entrano in sistema velocemente; dopo 5 anni possono avere pure la cittadinanza tedesca tra l'altro.
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Okay. Sì. Ah, eh, vedi? Sì, sì, sì, sì, sì.
<chuckles> Però se vai nei paesini, anche lì lì c'è del razzismo, eh, sì. Se appena ti allontani nelle grandi città, ehm, anche me, che sono italiano, mi guardano un po' un p storto, dicono: "Ma chi è questo?" <chuckles> Quindi, ehm, insomma se stai nelle grandi città, uhm, è ottimo per chi ved per chi viene da fuori, altrimenti è un po' è è come in Italia.
È diversa. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì, ehm, non lo s cioè, non lo so, forse appunto in Italia c'è il problema dell'individualismo, ehm, e si è troppo attaccati alla alla cultura e al, mhmm, al passato, ecco. Forse per questo che non si riesce a evolvere, perché magari comunque essendo anche un paese anziano, dal punto di vista della popolazione, non si e non si evolve, cioè è proprio impossibile che si evolva, dopo cioè considerando tutti questi anni.
Mh-mh. Okay. Molto anziano, <chuckles> eh beh sono d'accordo. Mh, è vero, è vero, nel senso, è chiaro che le persone più anziane siano meno aperte, diciamo, al diverso, alle novità; e quindi insomma, eh quello sicuramente è un fattore che fa la differenza. Ehm, forse come dici tu, la differenza tra Germania e Italia è che in Germania, insomma, le città accolgono molto volentieri le persone da fuori; in Italia anche le città, secondo me hanno difficoltà a accettare il fatto che vengono persone ci sono ovviamente gli stranieri, Milano è piena, ma anche Palermo è piena, però si vede ancora l lo si vede come uno straniero, no, non non si vede come una parte integrante della società, no?
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì. Che poi, cioè da un punto di vis cioè il governo, il pae la città comunque vuole lavoratori, persone che facciano lavori umili, gli stranieri sono pronti a fare questi lavori umili, e si vengono incontro. Invece non lo so, l'Italia non sfrutta questa questa cosa, cioè comunque loro vogliono creare economia, serve che qualcuno crei economia. Esatto, esatto, cioè non capisco questa cosa del, vabbè anche l'aiutiamoli a casa loro, cioè comunque tu hai bisogno di lavoratori, cioè s
Eh. E però non <chuckles> Sì. Esatto, poi pagano le tasse. Eh, eh. <chuckles>

No, no, perché poi vogliono mantenere, ehm, no, i talenti che scelgono magari essere lì e vogliono tenerli in Danimar in Danimarca in questo caso, vabbè, <chuckles> cioè hanno i soldi quindi giustamente li investono in in istruzione e ricerca, cosa che noi ci guardiamo bene dal fare in Italia. <chuckles>
Esatto. Esatto. Esatto. Esatto, ma infatti anche in Francia ho notato, che loro sono molto propens cioè loro cercano di spingere gli studenti a studiare, nel senso che, ehm, più magari titoli hai, più studi hai fatto, più loro poi ti pagano di più. Cioè loro son molto concentrati, sul fatto che, se comunque tu hai sacrificato anni di studio, devi poi comunque essere ricompensato in un certo modo. Invece da noi, puoi anche laurearti diecimila volte, ma comunque sì sì, poi ti offriranno comunque lo stage da 400 € al mese, cioè
Esat Sì, n non fa la differenza, dici tu mh, mh. Ah, ecco, ecco. Eh sì, vedi, eh, questa è una grande differenza, hai detto bene. Mhmm, il fatto è che, mhmm, qui, uhm, puoi studiare veramente facile, intendo facile, dal punto di vista economico; le università qua a Berlino sono gratuite, le statali, ehm, cioè non paghi neanche le tasse annuali che noi paghiamo in Italia, ehm, i mezzi sono gratuiti se sei uno studente, infatti, essere uno studente qui, è uno status quo <chuckles> diciamo sei il padrone della città. Infatti io mi sono pentito non aver studiato qua, fossi venuto prima, avrei fatto l'università qua. Ehm
Mh-mh. Sì. Okay. Ah, Bello. Bello, sì. Ma infatti ma infatti vedo molti ragazzi, sui social, che fanno medicina magari in Germania, uhm, anche in Polonia, però più in Germania mi son sempre chiesta come mai avessero scelto proprio quella città.
Sì. Eh sì, perché le università sono libere, cioè, sono gratuite, insomma, ti pagano tutto. Ehm, anche in Polonia è un ottimo posto dove studiare in realtà. Mh.
Mh-mh. Bello. Esatto, cioè, si dà per scontato che magari sono paesi non lo so, meno sviluppa cioè anche magari la Polonia, o paesi dell'Est, dici: "Okay, non non ci vado." E invece in realtà cioè sono molto più sviluppati rispetto a qui, purtro
Mh. Sì, hanno delle città, e delle strutture molto più moderne che in Italia. Io ho lavorato 2 anni in Polonia, ehm, sono città uhm, sono paz nazioni meno sviluppate dell'Italia, però il dato che tu devi guardare, è quanto veloce crescono, perché è quello che fa differenza, no. E e e siccome, insomma, la Polonia è in fortissima crescita economica, dopo il Giappone, mi pare sia la la nazione che cresce più dal punto dal vista economico. Ehm, e eh, vuol dire che hanno tanti fondi da da donare, l'istruzione. <chuckles> Ehm
Sì, sì. Sì. Sì è vero, sì, sì. Ah, interessante. Sì, uhm, sì, sì, sì. Poi mi sembra che all'estero ci siano meno ingiustizie, cioè, prima ho letto una notizia di un medico, che 8 prima 8 minuti prima della del fine del turno, si è fatto visitare perché si sentiva male e l'hanno licenziato.
Mh-mh.